Uhm, siguro may times lang na mas mas marami-rami akong nabili. Na halos lahat naman dun talaga praktikal o may gamit para sa'kin, sa pamilya ganyan. Pero siguro nga pasalamat din ako sa Diyos maaga akong natutong bago pa man naging patok 'yung on 'yung online shopping na 'yan, mas na natuto akong ano gumastos ng one at a time, kung kaya. <sniffs> 'Yung hindi pinagsasabay-sabay, kasi may mga taong ganun, eh. Ah, dati ganun ako, ang mindset ko ay 'pag lib kung kailangan kung gagamitin ko rin or gagamitin ko 'to o bibilhin ko 'to this year, bilhin ko na ngayon. Lahat, lahat ng kailangan ko, parang ganon. Pero natutunan ko na hindi pala 'yun praktikal at hindi rin maganda 'yun financially. Kasi may mga bagay na 'yun, kunyari emergency situations na kailangan mong rumesponde gamit ang pera. So 'pag wala ka na, pa'no na? Ikaw ba, ano 'yung, ah, effect effect sa'yo?
Mhm. Mhm. Mhm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, totoo yan. Mm. Hmm, ako siguro 'no may may pagkakataon din na naging impulsive ako sa 'pag order-order. Lalo na noong nahumaling ako sa ano, sa pagbibisikleta. Parang mhm, nahumaling ako sa pagbibisekleta noon, noong pagkatapos ng pandemic. Tapos lagi nalang akong umu-order ng oo, mountain bike, upgrades 'yung ginagawa ko ganyan. Kaya hanggang sa napapagastos ako doon. Parang doon nga ako nagsimula 'yung ano ko, eh, na ano ko sa online shopping talaga, eh, na
Ayon, impulsive. Ay, oo, 'yan. Oo naman. Mountain bike, mountain bike. Mm. Wow! Eh, kamusta ka naman ngayon, napipigilan mo na? <chuckles>
Ah, pero ngayon na, na kontrol ko naman na siya. Parang sabi nga nila parang sakit daw 'yun, eh, 'pag 'yung sa mga nagbabike, eh. Upgrade-itis daw ang tawag nila dun. Hmm. Hmm.
<giggles> Totoo, totoo, oo 'yung ba <laughs> buti nalang di ako masyadong 'yung akin kasi folding bike lang, eh, so hindi man ikaw masyadong eh.
Oo, hmm. Ako kasi pero nung nag nabili ko lahat ng mga gusto ko iyan, natigil na rin ako, <chuckles> oo. Na kontrol ka na, yan. Mm. Oo, sige. Maraming salamat sa'yo, ah, dami mong magandang binahagi sa'kin, ayan. Mm, sige paalam sa'yo sa paalam.
Tigil na tigil na, ayan! So, ang ganda ng usapan natin 'no, sana maulit ayan. Kaya Maraming, maraming salamat! Ikaw rin sa'kin sige, susunod ulit, bye.